Nah ini menariknya. Jadi, kalo menurutku budaya itu kan pada awalnya untuk bisa ditampilkan dan dikenalkan itu kan biasanya tuh lewat sebuah acara konser, pameran, atau mungkin festival-festival seperti makanan tradisional atau festival, eee, pakaian dan juga yang lainnya ya, festival bahasa. Itu kan biasanya ada kompetisi atau acara yang cukup besar, nah media sosial akhirnya jadi merubah cara seseorang untuk bisa menampilkan budayanya dengan bentuk sebagai konten, kemudian juga mungkin memberikan rekomendasi kuliner daerah tertentu mungkin, tarian. Nah, itu itu biasanya mereka kemas jadi lewat media sosial ya, untuk mungkin bisa jadi, apa sih namanya?
Mhm. Oke. Iya. Mhm. Iya, betul. Mmm. Iya, betul. Iya.
Cara mereka untuk bisa berpenghasilan dari sosial media. Betul.
Apa tuh? Oh, iya iya iya. Iya jadi awalnya itu, eee, dulu kit kit kita kalo harus me mau ya, mau mengenal budaya, mau mengenal kuliner, itu kita harus hadir gitu istilahnya. Harus hadir di 1, apa namanya, acara ba bazar gitu kan, eee, terus kemudian baru kita bisa menikmati gitu ya, tapi interaksinya sebenarnya itu lebih bagus ya daripada, eee, s seperti sekarang ini kan di media sosial kan?
Iya. Bener. Tempat, ya. Oh, iya? Bener bener bener. Ya secara kalo mungkin ngelihat, eee, nilai ininya ya, perbedaannya adalah mungkin kalo dengan cara yang lebih dul cara yang zaman dulu itu menarik karena, eee, para penonton tuh bisa bener-bener menikmati langsung dari tariannya bisa melihat, kualitas musik daerahnya, terus juga pakaian adat iya, pakaian adatnya tuh bisa dilihat langsung, yang dibilang di mungkin ada beberapa pakaian da adat yang bisa yang bisa dibilang menggunakan bahan alam ya. Kayak mungkin yang paling sederhana di daerahku, ada 1 daerah di da di daerah Napu di Kabupaten Poso, dia itu pakaian adatnya itu dibuat dari kulit kayu. Nah, itu kan kalo cuman dilihat dari sosial media kan orang bisa susah ya iya, untuk bisa tahu bahwa itu, "Oh dari kulit kayu," tapi kalo dilihat langsung bisa kelihatan, "Oh iya ada serat-serat kayu memang yang digunakan untuk dijadikan pakaian adat," kayak gitu
Mhm. Betul. Mhm, sepenuhnya gitu ya. Mhm mhm. Iya. Ya. Oh. Nggak kelihatan. Heeh. Mhm mhm mhm mhm. Iya kan kalo dari media sosial itu, asli apa enggak kan juga nggak kelihatan kan, mau pokoknya warnanya sama aja gitu kan. Heeh, nah apa namanya, fenomena ini kan namanya juga media sosial ya, eee, bunyinya adalah konten ya, lomba konten gitulah, nggak bener-bener nggak bener-bener, eee, s enggak semuanya tuh, eee, 100% tuh berniat untuk melestarikan budaya ya ta tapi tujuannya adalah membuat konten, gitu. Nah fenomena ini sebenarnya bagus enggak sih untuk, eee, pelestarian budaya?
Bener banget. Iya. Bener bener. Iya.